Kendine güvenini nasıl inşa ettin?
Ya, bu aslında, emm, zorlandığım bir konu ve çok uzun zaman boyunca da başaramadığım bir konu. Ama biraz, böyle, hani, olana kadar oluyormuş gibi yaptığım, eee, ya da oluyormuş taklidi yaptığım bir süreçten geçtikten sonra yavaş yavaş olduğunu hissettiğim bir şey. Hâlâ inşa ettiğimi düşünmüyorum ya da olduğunu düşünmüyorum, eee, ama, ııı, yani, yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Yaşım da ilerledikçe biraz daha, eee, kendime güvenimin arttığını hissediyorum. Belki de kişisel olarak yaptığım bir şey yoktur ama gittikçe arttığını hissediyorum.
Hı hı. I hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Yani, aslında şunu söylüyorsun anladığım kadarıyla, hani, evet, ben, kendime güvenimi şu anda inşa ettiğim dediğim bir an yok belki, ama, ııı, bir süre aslında yaşının da ge getirisiyle belki daha öz güvenli bir şekilde davranmaya başladığın için aslında beynine bir şekilde daha öz güvenli olduğun sinyalini verdin ve aslında biraz daha öz güveninde bir artış oldu. Doğru mu anlıyorum?
Hı hı. Yani, evet, böyle de diyebiliriz. Umarım böyledir. Eee, ama genel olarak, eee, kendime sürekli hatırlatmak zorunda olduğum, sürekli, eee, b evet, bak biraz daha güvenli davranabilirsin, bak biraz daha şöyle davranabilirsin diye yönlendirip, eee, bi ilerletmeye çalıştığım bir şey olarak duruyor şu anda.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Peki, hani, hiç, eee, kendine b hani öz güveninin düşük bulduğunu söyledin geçmişte. Bunun sebeplerine dair hiç sorguladığın oldu mu? Yani sence bunda ne gibi faktörler etkili? Yani, çocuklukta belki geçirilen ortam mı, okuldaki, eee, yaşanılan durumlar mı, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi mi? Sence en etkili şey nedir?
Evet. Tabii ki. Hı hı. ya, bence etkileyen çok fazla şey var. Eee, buna, hani, genelde şey deniyor. Aile ne kadar iyiyse çocuk o kadar öz güvenli olur gibi şeyler söyleniyor ama, eee, ben buna çok katılmıyorum. Yani, çevrenin de çok fazla etkisi var. Ailenin de çok fazla etkisi var. Bazen ikisi de çok sorunsuz ilerlerken sadece, hani, kişisel olarak yaşanan şeyler, eee, etkili oluyor. Ben belki de biraz daha şanslıydım. Sosyal medyanın çok aktif olmadığı bir dönemde ergenliğimi geçirdim ama yeni yeni aktif olmaya başlıyordu. Eee, ben biraz da kilolu bir çocuktum ki yani şu an baktığım zaman, hani, eee, p sağlıksal açıdan hiçbir problemim yoktu ya da çok kilolu değildim ama o zaman hem çevremde gördüklerim hem, eee, ya çekirdek ailem değil ama, emm, etraftaki insanlardan duyduğum şeylerle öz güvenim çok çok düştü. Eee, b bence, yani, dış görünüşün bu konuda tabii ki etkisi olmaması gerekiyor ama, eee, tam da böyle aslında mankenlerin, 0 bedenliğin falan, eee, ortaya çıktığı ve popüler olduğu bir dönemde büyüdüm. Neyse ki sosyal medya o kadar yaygın değildi de bence çok daha fazla ilerlemeden, eee, ya da insanları etkilemeden durabildi. Bence öyle, eee, bir öz güven eksikliği yaşamamdan kaynaklanıyor. Arkadaşlarında çok büyük etkisi var. Arkadaşım
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Harika, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kilolu bir çocuk olduğundan bahsettin ve aslında bunun bir yerde öz güvenini etkilediğinden bahsettin. Sence bu fiziksel olarak, eee, aslında dışarıdan aldığımız tepkiler, eee, gündelik hayatta ne şekilde bizim öz güvenimizi, emm, <smacks lips> veya kendimize dair vücut algımızı etkiliyor? Yani sence bir insanın, eee, kendisini başkalarının onu sevmemesine rağmen sevmesi mümkün müdür?
Evet. Evet. Hıı. Ya, tabii ki mümkün. Mümkün değil diye bir şey söylemek istemem ama, eee, zor olduğu da bence gerçek, yani. Eee, benim ailem bana bu konuda çok destekleyici konuşuyordu, bana çok alan tanıdılar vs. ama, hani, dış görünüşle barışık olmadan, eee, içsel olarak bir öz güven yaratmak ya da ortaya çıkarmak bence zor. Çünkü ya, atıyorum, hani, o benim o dönem yaşadığım ya da bunun temeli olarak gördüğüm şeylerde, dönemlerde yaşadığım şey, emm, giydiğim kıyafeti beğenmiyordum, kendime yakıştırmıyordum. Eee, o hâlde dışarı çıkmak istemiyordum ya da dışarı çıktığımda sürekli nasıl göründüğümü düşünüyordum. Eee, fotoğraf çekilmek istemiyordum, insanlarla tanışmak istemiyordum. Kıyafet almak istemiyordum, aynaya bakmak, kendimi görmek istemiyordum gibi. Yani, dış görünüşle barışık olmadığın sürece içini de çok fazla, eee, beğenemiyorsun. Yani, tabii ki bu arada kendi kişiliğimden çok memnundum çünkü hâlâ da öyleyim, ama, işte, dış görünüşümle çok büyük problem yaşadığım için o içimdeki öz güveni belki de ki şu anda gittikçe daha fazla fark ediyorum, aslında çok dışa dönük bir insanmışım, aslında çok
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında şunu söylüyorsun anladığım kadarıyla, hani, dış görünüşünü beğenmiyordun ve bu sende bir bakıma insanlar tarafından takdir edilmediğin hissiyatını veriyordu sana ve, hani, bu aslında kendine dair belki daha fazla öz güvenli olabileceğin, belki kişiliğine dair, belki zekâna dair, ilgi alanlarına dair de aslında takdir beklentini azalttı ve aslında o farklı alanlara dair de bu fiziksel durum, senin diğer alanlardaki öz güvenini de azalttı. Doğru mu anlıyorum?
Hı hı. Eee, ya, söylemek istediğini anladım. Takdir beklentisi olarak değil ama sadece ben kendimden memnun olmadığım için, kendi görüntümü beğenmediğim için o içimde, eee, tuttuğum şeyleri dışarı çok fazla yansıtmıyordum çünkü insanlarla iletişime geçmekte çok geri planda kalıyordum, çekiniyordum. Emm, öyle.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, bunun, böyle, bir değişmeye başladığı bir nokta var mı? Yani, bunu ne zaman fark ettin ve aslında ne zaman bunu bir, eee, öz güveninin, eee, yolundaki bir engel olarak pa eee, görüp kendinde bir şeyleri veya başkalarına dair bazı algılarını nasıl değiştirmeye başladın?
Ya, tam olarak orantılı gelişmedi aslında ama maalesef ki kilo vermemle, eee, ve belki de büyümemle, yaşımın artmasıyla çok farklılaşan bir şey oldu. Eee, daha çok sosyal ortama girdikçe, daha çok arkadaş edindikçe ki kendimi bunun için zorladım. Eee, üniversite döneminde de aynı şekilde. O dönem yaşadıklarımın da çok etkisi vardır ama arkadaş edinmeye başladıkça ve insanların beni dış görünüşüm yüzünden sevmediğini anladıkça ve o insanlara karşı açılabildikçe aslında olayın çok dış görünüşle alakalı olmadığını fark ettim. Bir de, hani
Hı hı, doğal. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm, yani, şöyle, aslında bir ikiyüzlülük değil de, aslında, insanların sana dair algıları aslında o şekilde değil miymiş, bunu mu fark ettin sonrasında?
Evet, yani, bü tabii ki. Ya, çoğu insanda da bence böyle zaten. Ya, bizim çok fazla kendimizle ilgili olumsuz düşüncemiz olduğu için herkes onu görüyor, herkes onu, eee, biliyor ve ona göre davranıyor gibi hissediyoruz ama aslında böyle bir şey yok, yani, ben de aynı şekilde.
Hı hı. Hı hı. Yani, aslında senin, eee, dizdiğin duvarlar mıymış? Yani, senin kendi kendine ördüğün duvarlar mıymış? Bunu mu fark ettin?
Biraz öyle diyebilirim. Ya, sonuç olarak kimse, işte, benim burnumun nasıl olduğuyla, göbeğimin nasıl göründüğüyle ilgilenmiyor. Eee, ben de çünkü kimsenin göbeğiyle, burnuyla, ağzıyla ilgilenmiyorum. Karşımdaki insan iyiyse, anlaşabileceğim biriyse, ortak noktalarımız varsa arkadaşlığımız ilerliyor. Bunu anlamamla birlikte bir de dediğim gibi, yani, bunu anlamaya başladığım dönemlerde tesadüf eseri, eee, kilo vermeye de başladım. İkisi birleşince biraz daha çok sosyalleşmeye başlayınca, eee, yavaş yavaş kendi kendine gelişti ama dediğim gibi yine tam olarak halledebildiğim bir şey değil.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Çok doğru. Hı hı. Hı hı. A Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, şöyle bir şey sormak istiyorum anlattığın şeyler ışığında. Yani, bir insanın kendisini başkaları tarafından sevildiğini düşünmeden sevmesi mümkün müdür?
Hıı.
Yani, hep başkalarından aslında bir bakıma o sevgiyi mi bekliyoruz ki kendimizi, eee, sevmeyi öğrenelim?
Ya, aslında, bence böyle değil. Çünkü ben, mesela başkalarının beni sevip sevmemesini umursayan biri de değilim. Ama ona rağmen ben kendimi sevmediğim için, ben kendimi çok sevilmeyecek belki de biri olarak gördüğüm için bir dönemler, eee, insanlardan bunu beklemiyordum ya da görmüyordum genel olarak. Ama kendimizi sevmeye başlayınca zaten insanların bizi sevip sevmediği çok önemli bir şeymiş gibi gelmiyor. Çok da önemli kalmıyor açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. İlginç, güzel. Hı hı. Yani, aslında sen, kendini sevmeye başladın ve aslında o bir bakıma öncesinde insanlarla kendi arana kurduğun duvarı biraz biraz yıkmana, eee, vesile oldu ve aslında insanlara daha açık olmaya başladın ve aslında bi belki de kendine de daha açık olmaya başladın. Çünkü aslında sevilmeye veya, işte, takdir görmeye değer bir insan olduğunu fark ettin kendi içinde. Doğru mu anlıyorum?
Evet. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. Evet. Bö yani, böyle diyebiliriz.
Peki şunu sormak istiyorum: Yani, tüm bu süreçte toplum veya kültür ya, bunların senin üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Örnek veriyorum belki, eee, Türk kültürü fiziğe çok önem veren bir kültür müydü de sen hani bunu bu kadar kendine bir duvar oluşturacak kadar önemsedin ve bu farklı bir kültürde de aynı şekilde olur muydu?
Yani, aslında başlarda biraz bahsettiğim gibi, emm, benim tam ergenliğimin, o kilo almaya başladığım dönemin, eee, çok, böyle, sıfır bedenlik, eee, sıfır göbek, sıfır şöyle, sıfır böyle gibi bir döneme denk gelmesi ve insanların kendilerini çok buna odaklamış olması da beni etkiledi çünkü, eee, yani, arkadaş grubunda hem çe arkadaşlarım hep çok zayıf insanlardı. Hani, kendimi ister istemez onlarla karşılaştırıyordum hem de sürekli, dediğim gibi, yani sosyal medyanın yavaş yavaş, eee, kullanılmaya başladığı dönemlerde karşıma sürekli böyle şeyler çıkıyordu. Öyle olunca sanki ben de öyle olmalıymışım hissi geliyor. Eee, onun çok etkisi var. İşte ı çevrede konuşulan şeylerin çok etkisi var ya da genel bir zaten kadınlar üzerinde algı var, bedenlerinin şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor gibi. Onlar birleşince aslında biraz öyle oldu yoksa ha, tabii ki, bu arada, çevrenin, akrabaların, ailenin, arkadaşların çok çok fazla etkisi vardır ama benim için etkenler onlardı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, çok doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. O zamanki, hani, sıfır beden algısından bahsettin, çok yaygın olduğunu ve aslında kadınların kendisine yönelik algılarını <clears throat> çok şekillendirmelerinde ve kendilerine aslında, bir bakıma, eee, zarar vermelerinde etkili olduğunu söyledin. Ama bu moda bir yerden sonra değişti aslında. Bir yerden sonra aslında, eee, kadınlara, h farklı beden şekillerinin, farklı beden algılarının da mümkün olabileceğini ve kendilerini her türlü sevebileceklerini ve her kadının kendine özel güzellikleri olduğu şeklinde bir algı daha çok hâkim olmaya başladı. Bu dönem senin için sana neler hissettirdi? Yani senin kendine yönelik algını değiştiren bir dönem mi oldu yoksa o dönemde zaten, eee, hâlihazırda daha zayıf ve belki daha o, eee, tırnak içerisinde güzellik standartlarında mıydın? Yani bu dönemde ne düşünmüştün?
Evet. Evet. Hı hı. <chuckles> Aynen. Evet. Ya, açıkçası beni çok mutlu ediyor. Eee, hani bu beden olumlamanın bu kadar ilerlemiş olması, bu kadar gelişiyor olması, işte, sosyal medyada, eee, kendini sevmeyle ilgili kadınların önüne çıkabilecek ya da onlara iyi hissettirebilecek şeylerin çoğalıyor, artıyor olması ama bu yani çok garip bir şey bence. Şu an, eee, çok çok zayıfım ama gerçekten, hani, bir bir böyle göbeğim şiştiğinde ya da bir şey ol uykusuzluktan, mesela, yüzüm şiş olduğunda hemen bir böyle ki umurumda da değil yani kilo almış da olabilirim. Çok umursadığım bir şey de değil ama içten içe "A! Kilo mu alıyorum ya!" falan oluyorum. Çünkü belki de, yani bilmiyorum o dönem yaşadığım şeyleri tekrar yaşayacak olmamın korkusu da olabilir çünkü kilo alma ile ilgili artık herhangi bir problemim yok. Kendime bakış açımı da değiştirecek bir şey değil. Emm, yani aslında beden olumlamanın artıyor olması, eee, etkiliyordur ama bu bence sadece beden olumlama değil, yani kadınlara yönelik yapılan bir şey olduğu için, emm, ne kadar olursa olsun insanları etkileyeceğini de düşünüyorum. Yani bu, o kadar kolay aşılan bir şey değil maalesef ki. O yüzden hani
Hı hı. A, harika. Evet. Evet. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani beden olumlama tek başına bu, aslında, kadınların, eee, bedenlerine yönelik o algıyı değiştirmelerine yeterli olmadığını mı söylüyorsun?
Ya, bence değil, yapabilenler tabii ki vardır ve yapılıyor olması bence çok çok güzel bir şey. Bende de etkisi oldu yani kendimi kötü hissettiğimde, atıyorum, mesela göbeğim çıktığında "A! Evet. Kilo mu alıyorum?" falan diyorum ama iki saniye sonra şey diyebiliyorum, o gi "Ya, tamam ya, varsa var yani, göbek benim sonuçta, yemek yedim ve çıktı ya da kilo aldım ve çıktı, gayet doğal." deyip ilerleyebiliyorum ve bunun bence belli bir, eee, kısmı da bu, eee, gördüğümüz karşımıza çıkan beden olumlamalar ya da, işte, farklı beden tipleri var, farklı bedenler var, b "bizim bedenimiz ve bunu sevmeliyiz" algısının yardımcı olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, bir de galiba, eee, farklı bir, aslında, eee, akım var bu konuda. Aslında bedenine dair, hani, sadece olumlama değil ama aslında bedeninin belli yerlerini sevmemeye de, eee, sevmemenin de normal olduğu. Aslında, işte, mesela, bir insan burnunu sevmiyor ve aslında bunun da çok kabul edilebilir bir şey olduğu ve herkesin, aslında, kendi bedenini çok da sevmek zorunda olmadığına dair. Buna dair ne düşünürsün?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani. Sevm Ya şöyle, sevmemenin de aslında, eee, ya atıyorum burnunu beğenmeyen bir insan, tabii ki beğenmeyebilir. Beğenmek zorunda da değiliz ama bu kadar kendimizdeki özelliklere ya da şekline şemaline takılıyor olmamızın sebebi de aslında bu dayatmalar. O yüzden beğenilmemesi konusunda hiçbir şey diyemem ama yine dayatmaya, eee, çıktığını düşünüyorum bunların da.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Sen aslında, birazcık dayatmacı zihniyete karşısın, bu ne olursa olsun ve aslında kendi yolunu güzel bir şekilde bulmuşsun. Hikâyen beni çok etkiledi, çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ederim.
Aynen evet. <chuckles> Benim için de öyleydi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.